Mhm. Okay, verstehe.
Und i i und dann solche Geschichten haben mich dann so in so 'ne gewisse, ähm ja, haben mich dann so 'n bisschen, ja, im Sinne v j auf 'ne gewisse Schiene gebracht, und dann habe ich mich so 'n bisschen mit der Natur von Menschen beschäftigt, was eigen warum warum, äh, ja warum entscheiden sich Leute dafür, mit de mit dem anderen so zusammen zu sein, was sind da so die essenziellen Faktoren und so weiter? Gibt's da irgendwelche wirklich, äh, fundierten Studien zu dem Thema und alles?
Mhm. Verstehe, ja.
Und weil mich das hat das hat mich so hat mich so geflasht irgendwie, dass das so weil die da die hat sie hat einfach 'ne komplett 20 Jahre-Beziehung einfach weggeworfen für einen kurzen Moment. Und es hat mich so es hat eigentlich gar keinen Sinn ergeben für mich, und deswegen musste ich mich da so mit dem Thema beschäftigen.
Mhm.
Und dann, ja, bin ich, äh, zum Beispiel auf Hypergamy gestoßen, das ist zum Beispiel das Konzept, ähm, ja, das dann bei dem, äh, ja, Thema auch quasi applicable ist, sage ich mal, dass du dass quasi
Okay, sagt mir auch nix.
Hypergamy sagt dir gar nichts? Ähm
Ach, ähm, ah, ähm, wie heißt 'n das auf Deutsch, hai ähm Mit v mehreren Partnern quasi, ähm, zusammen ist oder nicht?
Ja, also quasi Ne, ne, ne, nicht ne, ne nicht das. Aber halt das Phänomen, dass zum Beispiel auf Dating-Apps irgendwie 80 % der Frauen irgendwie nur so 10 % der mä der männlichen Personen liken
Ah, okay, ja.
sodass zum Beispiel f mä zum Beispiel es g äh es gibt ja das Phänomen, dass quasi ganz wenige Männer quasi nur sexuell aktiv sind und sehr viele Frauen, und dass halt sehr viele Männer quasi gar nicht beachtet werden von Frauen und so und da so auf die Schiene. Und da, ähm, ja, kam halt dieses Ding auch wieder ins Spiel. Da hat s hat sie eigentlich quasi so gesehen, dass er quasi sie nicht beschützen kann oder hat es so in ihrem Gehirn so wahrgenommen und dann hat sie so quasi hat sie so quasi, äh, Angst um ihre Zukunft gehabt, also a auf rein biologischer Ebene und dann
Ja. Mhm. Ja. Mhm, verständlich. Okay.
ja, so auf die Schiene. Und deswegen, weil ich jetzt mittlerweile weiß, dass alles so so tief geht und dass es eigentlich alles e relativ unterbewusst abläuft beziehungsweise alles eigentlich biologische Hintergründe hat und so weiter